ใช่ ๆ อืม
เออ อันนี้ แล้ว แล้วทีเนี้ย พอหลัง จาก ที่เราไปนั่งโง่ ๆ นั่งกลวง ๆ มาแล้วเนี่ย พอเรากลับมา เรามีความรู้สึกว่ามันได้ชาร์จพลังไหม? มันเหมือนกับว่า เออ มัน สมองมันกลับมา refresh สดชื่นขึ้นนะ
อืม ได้นะครับ แต่ว่าถ้า ถ้าสมมุติวันไหนที่เราเลือกที่จะอยู่ในโหมดนั้นน่ะ เราจะอยู่ทั้งวันเลยครับ ก็คือแบบว่ากลับบ้านมาแล้ว อืม ทั้งวันเลยครับ ตอนเย็นก็คือแบบนอนดูซีรีส์ เอ่อ เอา ก เอาตรง ๆ ซีรีส์ก็แบบไม่ดูซีรีส์ซับซ้อนนะครับ บางทีก็ดูซีรีส์แบบว่า เอ่อ บางทีก็ดู ใช่ ซีรีส์จีนที่แบบมันเป็นฟีลละครคุณธรรมอะครับ แบบดูแล้วไม่ซับซ้อน ไม่คิดเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ แบบดูไปอย่างงั้นน่ะครับ แล้วก็นอน อา
ค่ะ ทั้งวันเลยเหรอ? อา ค่ะ อา ไม่ทำอะไรแล้ว อา ซีรีส์ โง่ ๆ <laughs> <laughs> เออ ใช่ ดูแบบ ละครแบบว่าที่ไม่ต้องคิดตามว่า เอ๊ะ ตัวเอก ตัวรองจะไปทำอะไรต่อ คือเหมือนแบบเปิดเผยมาเต็มที่เลย
อ๋อ ใช่ ๆ อืม ใช่ เคยดูแบบว่าละครที่มันมีการหักเหลี่ยม อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็แบบว่าคนดูก็ต้องคิดตาม ไม่งั้นแบบจะไม่สนุก โอ้โฮ ต้องอ่านเกม อะไรเงี้ย โอ้โฮ เหนื่อย สนุกนะ แต่มันเหนื่อย ก็เลยแบบว่า บางวันก็คืออยากดูอะไรโง่ ๆ จริง ๆ อะ ครับ อืม
อือฮึ อา เครียด <chuckles> เหนื่อย <chuckles> <laughs> ใช่ไหม เพราะไหน ๆ เราก็โง่มาทั้งวัน เราก็เอาให้มันจบไปวันหนึ่งเลย ใช่ไหมล่ะ แล้วค่อยไปเรียนรู้กันใหม่
ใช่ อา ไม่ต้องมาหลอกฉันหลายชั้น อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบโกรธ ก็แบบว่าทำท่าปรี๊ด ๆ เหมือนนางร้ายคนไทย ไปเลย อย่างเงี้ย ได้ ง่ายดี อะไรอย่างเงี้ย
เออ <chuckles> เออ ก็คือแบบตัวร้ายก็รู้เลยว่าร้าย ตัวดีก็คือรู้เลยว่าดี ไม่ต้อง คิด
เออ ใช่ ออกฟีลน้ำเน่าเลย ใช่ครับ ละครน้ำเน่า
เออ ฮ เออ แบบนั้นก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันเนาะ

อืม ใช่เลยครับ ก็คือหลายเรื่องจริง ๆ นะ อย่างเช่นแบบว่า เอ่อ ตอนที่เราไปเที่ยวครับ บางทีเราไป ท เที่ยวต่างประเทศ แบบเนี้ย แล้วไปคนเดียวเนาะ บางทีข้อมูล อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่ได้แน่นมาก เพราะเราอาจจะไม่ได้เตรียมไปเยอะ แต่ว่า ย เอ่อ ด้วยความช่างสังเกตอะครับ บางทีเราก็จะสังเกตชื่อถนน สังเกตทางออก เอ่อ รถไฟฟ้าใต้ดินบาง บางประเทศมันจะหลายทางออกมาก ๆ เนาะ พอออกผิดปุ๊บก็จะผิดไปเลย อะไรแบบเนี้ยครับ อา แล้วก็แบบมีการสังเกตป้าย สังเกตอะไร แล้วก็ มีการแบบว่าจำเอาไว้ เหมือนเรียนรู้ด้วยตัวเองครับว่า อ่า ผ่านถนนนี้เลี้ยวซ้าย ตรงไปนิดหนึ่ง อ้าว ทางขวามีถนนเล็ก ๆ เป็นทางลัดกลับสู่ที่พักได้เร็ว อะไรแบบเนี้ยครับ อืม
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อา อ๋อ ค่ะ อะฮะ เดย อา ค่ะ อา ค่ะ อา โอ้โฮ เป็นคนที่แบบช่างสังเกตมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ ก็มีการถ่ายลงถ่ายรูปไว้ด้วยไหมคะแบบนี้?
อา มี มีเหมือนกันครับ ก็คือบางทีอะเวลาเราสังเกตเยอะ ๆ อะเนาะ ก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็อาจจะมีแบบอะไรที่มันลืมไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อความชัวร์นะ ถ้าแบบข้อมูลในหัวมันเริ่มเยอะแล้ว ฉันสังเกตเยอะแล้ววันเนี้ย เริ่มจะลืม เราก็จะมีการแบบถ่ายภาพไว้บ้าง แล้วก็ในบางอย่างอะครับ ที่มันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ ๆ เลยนะ เราก็อาจจะมีการแบบโน้ตไว้ โน้ตไว้ในโทรศัพท์บ้างว่าอะไร ๆ แบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ <chuckles> เออ อะฮะ อะฮะ อือฮึ อืม ค่ะ แล้วมันเคยมีไหมคะที่แบบบางวัน วันไหนแบบเบื่อจัง แบบไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเลย อยากจะนอนนิ่ง ๆ เฉย ๆ ไม่อยากจะสนใจอะไรแล้ว ไรเงี้ย?
อืม อา บ่อย ครับ เรียกว่า มีทุกอาทิตย์เลยครับ ก็จริง ๆ เหมือน เหมือนแบบว่า เป็นคนช่างสังเกตก็จริง แต่ว่า เอ่อ ติดขี้เกียจด้วย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ บางวันก็แบบว่า
มีไหม? มี <chuckles> มีด้วยเหรอ? <chuckles> อา ค่ะ แล้วมันเป็นยังไงคะ? อือฮึ อา บางทีมันก็มีบางวันเนาะ
อา แบบว่า นอนแบบว่า นอนแหมะเลยอะครับ แบบ เออ ไม่อยากทำ เดี๋ยว ไปไหนดีล่ะ?
อะฮะ เหมือนที่คนที่เขาชอบพูด กัน ชอบพูดกันว่าไรนะ อยากไปนอนโง่ ๆ ริมทะเล อะไร งี้ ใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ ของเราก็มีบ่อยนะครับ ก็คือเราจะไปนั่งโง่ ๆ ที่คาเฟ อะไรเงี้ย แบบว่านั่ง แต่ว่ามัน มัน เราเหมือนจะค่อนข้างมี 2 แบบที่แตกต่างกันอะนะครับ คือเวลาทำงาน เวลาสังเกต อันนั้นก็จะเต็มที่ พอแบบไม่ได้ทำงาน หรือว่าขี้เกียจ ๆ เบื่อ ๆ อะครับ เราก็จะแบบไปนั่งคาเฟ คือแบบนั่งงง ๆ จริง ๆ นะครับ ก็คือแบบว่าบางทีมีเพื่อนของเพื่อนเข้ามาในคาเฟ อย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้มอง คือไม่สนใจ ใคร อันนี้คือจะเป็นฟีลแบบไม่สังเกตอะไร แล้ว <chuckles>
ค่ะ <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ อืม อา อือฮึ อา อา ค่ะ อา คือ <chuckles> เพราะว่าเราก็คือเหมือนแบบสังเกต ๆ คิด ๆ ๆ ๆ แล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือน เหมือนมันเป็น เป็นการชาร์จแบตหรือเปล่าคะ? แบบ อืม ปล่อยให้มันว่าง ๆ ก่อน ไม่ต้องไปแตะต้องมัน
อา เออ แบตหมด